Mmm mmm. Jadi, ini ya, eee, <sucks teeth> itu tuh lebih ke pencegahan, gitu ya, kalau ada sesuatu yang tadi tuh, eee, tidak terduga gitu kan, yang bisa aja tuh terjadi ya, eee, walaupun kayaknya nggak ada tanda-tandanya juga, bisa jadi, kan? Kayak misalnya apa nih, belum ada tanda-tandanya tapi, eee, karena kamu mikir itu hal yang mungkin jadinya, "Udah deh," eee, "buru-buru diselesain." Gitu. Tapi, kamu pernah nggak sih, mmm, kayak ngeliat orang yang misalnya nyantai, gitu ya, atau, malah kayak mepet, kayak gitu gimana, tuh? Kamu ngelihat dia tuh, eee, justru kamu yang tegang nih, atau, eee, kamu mikirnya, "Ih, enak ya bisa kayak gitu." Gitu, itu <chuckles>
Mmm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Benar. Mhm. Oh, itu, ya? Aku sebenarnya juga suka kayak gitu juga kadang, kalau emang yang kayak benar-benar tugasnya terlalu banyak, dan itu aku kadang sering banget di pos kadang, sering, gimana tuh. Aku <laughs> aku pernah iya, kan, aku pernah banget yang kayak di posisi kayak gitu lumayan sering gitu ya. Sebenarnya aku malah, eee, kadang tuh sebal gitu sama orang yang kalau di posisi kayak gitu, dia tuh kayak gemetaran gitu loh, panik tau nggak, sih? Padahal kalau di posisi kayak gitu, harusnya ya udah tenang aja nggak, sih? Kayak, kalau nggak selesai ya udah, kalau selesai ya syukur, gitu, kan? Mhm.
Mhm mhm. Oke. <chuckles> Oke. Ngerti ngerti. <sneezes> Mhm. Sebel, ya? <chuckles> <chuckles> Iya. <chuckles> <chuckles> Oh oh, kalau kamu mikirnya kayak gitu, ya? <chuckles> <inhales> Dan
Heeh. Eee, aku tuh lebih ke nyantai gitu, cuma emang kalau lagi ada waktu ada waktu lebih ya, ya udah yang kayak aku lakuin tadi gitu, sampai nggak tidur. Cuma kadang ada orang yang kayak buru-buru, "Ayo ayo ayo ayo." Kayak gitu-gitu, kan? Tapi tuh dia nggak fokus gitu loh, kayak lirik sana sini, gitu. Kalau aku fokus, e tenang, ya udah, kayak gitu doang, nggak selesai ya udah, nggak apa-apa.
Mmm. Mhm mhm mhm. Heeh. Oh. Mmm, oke. <chuckles> Berarti yay yang yang lirik sana sini emang hebohnya doang ya, tapi, kerjanya nggak maju-maju.
Mhm. Iya, bener bener, itu mah bikin orang lain jadi tegang, gitu loh. Eh tapi, ini juga tahu, apa, mmm, aku juga maksain kerja tuh kadang karena kondisi lain, sih.
Oke. Mmm. Iya iya iya. Apa, tuh?
Kondisi apa, misal ada kesempatan ya, ini ini kalau tadi kan ngerjain kerjaan tugas gitu, ya. Ini ngerjain kerjaan beneran nih. Nah, ngitung heeh. Aku pernah kan yang kayak, apa, kerjaan dari rumah, gitu loh, terus ada kesempatan nih di hari itu, mmm, apa, di hari itu, itu, <chuckles> ada kayak dapet tugasnya tuh bisa heeh, kayak gitu-gitu lah, kayak gitu, lah.
Mhm. Mhm. Mhm. Bekerja, ya bekerja gitu kayak, lagi mhm. Mhm. Mhm. Dapat bonus, gitu. Oh nggak? Oh, iya iya. Kalau mau ngejar, gitu, ya?
Iya, ngejar. Itu yang bener-bener kayak dari jam 8 pagi, sampai eh, bukan jam 8 pagi deh, jam 7 pagi sampai malam gitu.

Oh, iya iya, ngerti ngerti. Tapi, eee, apa, eh berarti kamu tipenya orang yang, eee, all out yang ngerjain sesuatu tuh pengen beres selesai baru tadi kamu bilang nge apa sih heeh, kalau itu baru kamu bisa istirahat gitu. Nah, eee, cuman kan kalau sampai nih ada tadi entah itu pekerjaan atau tugas yang kamu betul-betul ngerjain semaleman atau sepagian gitu ya, masa sampe sore itu, eee, kamu ini nggak sih ngerasa pas lagi itu capek gak sih? Kan nggak ada istirahat sama sekali tuh. Orang ada yang tadi sejam sekali ya kan, kamu kan terus. Nah itu kamu, apa yang kamu rasain? Tubuhmulah atau mungkin energimu gitu.
Mmm. Mmm. Bisa tenang. Mmm. Mmm, <chuckles> ya. Mmm. Mmm. Mmm. <chuckles> <chuckles> Heeh. Tubuh ya? Eee, capek sih jujur, cuma kayak aku mikirnya kapan lagi gitu, kapan lagi. Aku mikirnya kayak gitu terus kayak, "Ah, ya elah gini doang gitu, masih masih banyak orang yang lebih sengsara," jadi kayak aku malah ngebandinginnya sebenarnya itu toxic sih kalau kayak gitu ya.
Oh, wow. Mmm. Oh, ya? Kenapa?
Mmm, soalnya kayak eee, aku kayak ngebandingin masih banyak orang yang lebih sengsara, jadi ngapain aku ngeluh gitu kan dengan capek yang kayak gini. Cuma sebenarnya kan juga beda ya ketahanan tubuhnya gitu-gitu. Iya. Cuma gimana kayak, iya itu toxic tapi habis itu seneng sih kalau hasilnya memuaskan sih. Cuma ya agak jompo dikit gitu. <chuckles>
Mmm. Iya, kondisinya. Hmm hmm. Mmm, hap <chuckles> Oke, berarti, eee, apa sih namanya, relatif bisa ditahanlah ya. Maksudnya nggak sampe kelelahan yang, eee, parah banget gitu? Oh. Ta
Mmm. Mmm. Nggak. Aku jarang sakit sih, jadi kayak, eee, apa, <tsk> kalau untuk istirahat emang yang malah kadang istirahatnya kayak main game gitu sih, kecuali emang beneran yang pusing sampai sakit kepala belakang gitu baru tidur. Mmm.
Mmm, syukurlah alhamdulillah ya. Hmm. Mmm. Oke. Oh, berarti selama belum ada tanda-tandanya dan badan kamu oke-oke aja, selama belum sampai pusing kamu bisa lanjut terus tuh.
Heeh. <chuckles> Heeh. <chuckles> Lanjut lanjut, kayaknya kalau masalah tadi kamu sempat bilang energi itu kan? Enggak enggak sih kalau energi nggak. Tapi kalau misalnya yang kayak teman kerjanya nggak enak itu malah justru, eee, ngabisin energi. Beda kalau kalau tem mmm, kalau temen kerjanya nyaman, meskipun kerjaannya kayak bikin capek ya masih lumayan gitu loh, nggak nggak terlalu ngaruh di aku.
Iya. Oh, lebih ke situ ya.